Halo.
Halo, selamat sore.
Iya. Selamat sore, Mbak, aduh, gimana kabarnya? Heeh.
Alhamdulillah baik, sehat. Semangat juga nih mau ngobrol sama, Masnya. Masnya sendiri gimana nih kabarnya?
Iya. Mhm. Oh, waduh, iya, sama-sama, hmm. Sehat, masih semangat, aduh, masih sore ini masih awal, kalau aku aku tuh nongkrongnya malam biasanya, Mbak. <laughs> Aduh, mhm mhm. Iya, mau ngobrolin apa nih? Mhm.
Oh, <chuckles> gitu, oke oke oke. Nah, eee, karena sekarang ini lagi musim hujan ya, <chuckles> jadi kita bahas tentang lingkungan, gimana nih?
Heeh. Iya. Mhm mhm, benar. Aduh, boleh, Mbak, heeh, kenapa tuh lingkungannya? Heeh.
Nah, ka karena musim hujannya terus, terus kan jadi ada bencana banjir nih ya di sekitaran, nah terus aku jadi pengen tau nih pendapat Masnya nih tentang, eee, orang yang suka buang sampah sembarangan di sungai nih? Iya, itu kan penyebab banjir kan ya. <laughs> Nah, menurut, Masnya, gimana nih?
Iya. Mhm mhm. Heeh, benar banget tuh. Hmm, mhm. Iya. Mhm. Iya. Aduh. Heeh heeh. Benar benar. Iya aku heeh heeh. Dulu sih ya, beberapa tahun yang lalu tuh ada, eee, kayak pasar, gitu, di depan gangnya tempat tinggal aku tuh, Mbak, itu tuh pas pasarnya itu di samping sungai, Mbak. Jadi tuh, eee, si, apa, pedagang yang jualan di situ itu, itu buang limbah, buang sampah apa yang sisa-sisa ikan, apa yang bau itu tuh di sungai, Mbak, i eh. Padahal iya, awalnya tuh kan eee, karena aku kan dari kecil ya, aku dari lahir udah di sini ya, jadi aku tahu itu tuh kayak awalnya bersih, gitu kan. Nah, eee
Mhm. Oh. <laughs> Mhm. Waduh, parah bangetnya itu. Mhm. Oh, jadi pasarnya yang baru justru?